Evet, peki, yani dikkatini toplamakta zorlandığın zaman, hiç bildirimleri kapatayım, telefonu ters çevireyim ya da sessize alayım gibi şeyler hakkında ne düşünüyorsun? <chuckles>
Yapıyorum bak. Mesela b bak, ben mesela kendimden örnek vereyim. Ben müzikle uğraşıyorum. Eee, müzikle uğraştığım zamanlar telefonu bir kenara koyuyorum. Mesela, "tıng" sesi geldiği anda direkt ben sessize alırım. Çünkü o artık benim odak noktamı kaybediyor. Şey direkt a atıyorum köşeye. Yoğunlaşıyorum işime. İşimi bitirdikten sonra tekrar bakıyorum eğer bir şey varsa önemli bir bilgi. Ondan sonra devam ediyorum, hani, günlük şeylerime. Sen ne yapıyorsun?
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Ben de kodlamayla uğraşıyorum ve eğer bir şey yazarken a bildirim gelirse oradan bir, "dın" sesi duyarsam tüm dikkatim dağılıyor ve hiçbir şey yapamıyorum.
Hı hı. Aynısı.
Iıı, başladığım şeyin devamını getirmekte çok zorlanıyorum ve sonra kalkıp başından gidesim geliyor. Evet, ben de bildirimleri kapatayım dedim. Ama daha sonra daha çok merak etmeye başladım. Bu sefer bildirim gelmeden telefonuma sürekli bakasım geliyor. Çünkü diyorum ki, "Acaba bir şey geldi mi? Acaba bir şey oldu mu?" Ya da dünyadan haberler böyle, "dın" diye sonuçta telefonumuza artık bildirim geliyor ve nerede ne olmuş, onu sürekli bakasım geliyor.
Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Değil mi? Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Bence Hı hı, devam edebilirsin.
Ya, bunu bunu yapan insanlara gerçekten hayran oluyorum. Çünkü bildiğin sosyal medya detoksu ya da telefon detoksu yapıyorlar. Benim ilk uyandığımda baktığım şey genelde, telefonda bir bildirim var mı bakıyorum.
Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Ben de öyle yapıyorum, kesinlikle. Sabah uyanır uyanmaz ilk gözüm hani, eee, elimi attığım şey telefon bakıyorum, herhangi bir önemli bir şey var mı? İlk ona bakıyorum. Hani, önemli bir arama, bir mesaj, bir şey var mı? Yoksa hemen direkt zaten günlük rutine devam. Eee
Hı hı. Hı hı. Yani. Peki, sen hiç, böyle, sosyal medya detoksu ya da, emm, bu tarz bir önlem aldın mı? <chuckles> Çok güzel.
S severim. Severim, yaparım. Iıı, çünkü ya, hani, yapmak lazım. Çünkü olmadı mı sosyal medya maymunu olursun.
Evet, doğru.
Tam bir bağımlı hâle gelirsin. O yüzden, ııı, kontrol altında tutmak lazım. Her şeyin yeri ve zamanı var. Ona göre, ııı, planlamak lazım. Yani öyle düşünüyorum. Sen ne yapıyorsun?
Hı hı. Hı hı.

Hı hı.
Dediğin gibi, telefonun ne olduğunu bilmiyor olabilirim, belki. <chuckles> Maalesef.
Anladım, anladım. <chuckles> Ya, be ya, şimdi benim demek istediğim, eski d eski telefon kullanırken böyle bildirim şeyleri de yoktu. Hani, ııı, ııı, sorunları yoktu. Hani, çünkü telefonun eski model. Bir bir bir gelecek bir bildirim yok. Anladın mı? Hani, ııı, sana sosyal medyada, hani, gelecek bir bildirim yok çünkü seni, eee, konudan bağımsızlaştıracak bir şey yok. Iıı, peki, bir şey soracağım. Bu sensörlü telefonları bilmiyorsun, bilmiyorum dedin. Ben sana anlatacağım. Şimdi, bu sensörlü telefon bildirimleri dışında, ııı, şey, eee
Hı hı. Evet. Doğru. <chuckles> Doğru. Hı hı. Eee, şey Hı hı, evet. Hı hı.
Bir, iii, nasıl sana şimdi toparlayayım? Bak, şimdi anlatacağım sana.
Eskiden evlerimizde kullanılan tarzı mı? Sensörlü telefon, bu demek mi? Yani kablolu. Evde sadece 1 tane var. Herkes onu mu
Ba O o o o eski aynen, o eskisiydi. Şimdi bu yeni modellemeleri çıktı. Bu, ııı, şey, ııı, 25 dakika tam çalışıyor. 5 dakika mola, telefonu başka odaya koyuyorsun, falan. Zaman bloklama falan oluyor. Fiziksel ortam düzenini so k ııı, yapabiliyorsun. Değişik yani. Iıı, e, böyle.
A! Hı hı. Evet. Ya şöyle, hani, bunu kullandığımı düşünüyorum. Kullanmak bence büyük bir sabır, ııı, isteyen bir olay. Büyük bir sabır ve böyle çaba gerekiyor, yani efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü artık o kadar sabırsızız ki, hani, böyle, "bir mesaj gelecek, bir bildirim gelecek" olayıyla geçiyor zaman. Bunun dışında telefonu kapatabilirim, "bana vermeyin" diyebilirim. Bir, böyle, güvendiğim ve hani "Ne olur bana telefonu ver, ben artık bakacağım." desem de
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Gü günün belli saatlerinde sadece, ya. Böyle, planlı yapacaksın. Günün belli saatlerinde alacaksın telefonu eline.
Hı hı. Evet, bu mantıklı bir seçenek, gerçekten. Yani, bunun dışında, irade olmadığı sürece, insanın her türlü, yani kafası orada da olsa dikkati dağılır gibi, hissediyorum.
Hı hı.